Ừm, cũng, ơ, cũng cũng đã nhà mình đã xảy ra cái tình trạng đấy, tức là, ờ, tiện lợi và mình có thể mua ở ngoài hàng, với cả người ta cũng mọi người cũng không ăn mấy nữa nên là không làm. Ờ, nhưng mà có một cái điều mà cái truyền thống này có thể duy trì được, đấy là, à, mình chỉ tạo ra cái không khí thôi, tức là, ờ, không phải làm để ăn nữa mà làm để để để lấy lại cái không khí, ờ, hồi xưa, cũng là một cái cách, ờ.
Ừm. À. Ừm. Ừm. Thế thì khi mà không còn gói bánh nữa thì cái năm năm đầu tiên mà không còn gói bánh ấy, ờ, gia đình bạn đã tạo cái không khí đó nó khác như thế nào?